أيوه، فاهم، آه. <laughs> طيب وبرضه ال آمم، هل فاكر بقى أغاني النشيد المدرسي بقى، الن النشيد ال Sorry، الأغاني اللي بتتقالها في طَابور الصباح، أغاني النشيد اللي بتقولوها بقى في طابور الصباح؟
آه، حاجات آه، ما هو ال
حاجات مثلًا حاجة ليها علاقة بالمدرسة، حاجة ليها علاقة بالبلد، حاجة كده؟
هو بلادي، هي بلادي، بلادي، فاهم؟ بس، و أو
آه، آآ أنتم كنتم بتقولوا النشيد الوطني في ال في الطابو
آه، كنا ن ن نقول بلادي، بلادي ده لو حضرت الطَابور يعني، لو كان ليّا نصيب واحضره. <laughs>
امم. <laughs> على طول كنت بتعمل حكاية في حتّة تانية، يعني بتروح مثلًا يمين، شمال، ب الطابور ده مش من أقصى أقصى اهتماماتك.
آه، يا إمّا يا إمّا خُش يا إمّا أخُش من باب المدرسة أنا وواحد زميلي كده، وناخد جنب كده ورا أي عمود، ونقعد نتكلّم مع بعض لغايّة لمّا الطَابور ده يخلص.
<laughs>
يا إمّا نتقفش بقى، وم تلاقي مدرس طالع لنا بعصاية كده "يالّا على الطابور." إيه؟ نطلع علي الطابور جري عل أنا وهو فاهم، ن ن ونغني بقى بلادي، بلادي. ده أنا كانت مفاجأة ليّا يعني أنا كانت آخر بلادي، بلادي دي عندي: "بلادي، بلادي، بلادي، لِك حبي وفؤادي، ومصر يا أم البلاد أنتِ غايتي، والمراد." تمام، مش عارف و و والكلا ال اكتشفت إن ليها باقي طويل جدًا، فاهم؟
<laughs> أيوه، فاهم، آه، آه. امم. آه، آه طبعًا، بس ما حدش حافظه.
آه، يعني لأ، لأ، ما حدش حافظ وإيه بقى يعني طويل مرّة في المدرسة قرروا يجيبوا النشيد للآخر، فاهم؟ و وعيال بقى ع إيه، ف لأ، العيال الدحيحة بقى اللي عارفة ال النشيد بقى تقول، وأنا كنت متغاظ منهم غيظ.
آه، أيوه عارف، آه. امم. فطبعًا كلّه بقي <laughs> هي بتقعد هي بتقعد في أول Desk دي.
آه، آه، يا ولاد اللذينة، أنتم حافظين كلّ ده، يا ولاد الإيه. <laughs>
<laughs> نشيد كلّه. هو أصلًا في نشيد أكتر من كده، أنا كنت فاكره لحد م لحد الحاج مراد، بس بعد مراد ما فيش حاجة تاني. آه.
بس ما فيش حاجة تاني، إيه ده! ده ده أنتم مكملين بقى.
فاهم قصدك. تعرف طَب أنت فاكر النشيد القديم بتاع مصر؟
لأ، ذكريات جميلة كلّها بصراحة. لأ، آآ أنا أوِّلي بلادي، بلادي. فاهم، آه.
آه، لأ، ما في قبله بقى حتّة كمان كده قبل ما يتغيّر النشيد دوّة، كان أحسن، وكان في مزيكا وجميل و اسلمي يا مَصر، إسلمي يا مَصر إنني الفدا، امم، ف
آه، لأ، ما آه، لأ، أنا أ آه، اس أيوه، أيوه، أيوه، أيوه، اسلمي يا مصر أيوه، "إنني الفدا، ذي يدي، إن مدت الدنيا يدا." آه. ومعي غايتي، و آه. ولقلبي أنتِ بعد الدين، دين. أيوه هو ده. مَصر الس السلامة، أيوه، وسلامة. <laughs> آه، عم سلامة، آه والله.
إنني الفدا. ياه! ده صح، هو ده كان النشيد ال <laughs> كان حلو أوي. <laughs> لكِ يا مَصر السلامة. <laughs> فاهم قصدك عم سلا <chuckles> آه، شُفت كان في مراد، وسلامة معانا كده. <laughs> لازم يحطوا حاجة فالنُص. امم، فعلًا، لكن آآ ذكريات الطفولة فعلًا حلوة أوي، وفعلًا الواحد يعني أكيد أنت ب بش عمرك ما هتنساها يعني.
يا عم سلامة. <laughs> دنيا! آه. لأ، لأ، حاجات حلوة كلّها. جميلة. لأ طبعًا، مش هانساها خالص، كلّها حاجات حلوة ومُبهجة وفرحة، و ويعني يا يا ريت نرجع أرجع، الواحد يرجع صغير تاني.
امم. فاهم، آه. يعني ال آه، يعني أتمنى ذلك. <chuckles> أنا حقيقي بُص، انبسطت معاك أوي، وفعلًا الكلام معاك مُمتع وضحكت جدًا، و و وعجبني إن أنت فاكر ال ال الح الأغاني ال ال الطفولة كلّها، وأتمنى أتكلم معاك تاني، ونضحك مرّة تانية، شكرًا ليك ولوقتك.
آه. وأنا كمان. حبيبي. وأنا كمان، ياه! أ حبيبي العفو، وأشوفك على كلّ خير كده يا رب.